Ouais, ouais, ouais, conservateur, ouais. D'accord.
Heu, machin, je fais: «Non, mais attends», heu, moi, j'étais à peine réveillé, heu, j'ai je leur ai envoyé un message en mode, heu: «Bah oui, je veux bien, continuez à envoyer ces trucs mais envoyez-les avec 1 heure d'avance, pas avec 10 minutes d'avance», quoi.
Mmh, mmh mh. Ouais. Ah c'est bien qu'ils font des c'est, heu, il y a il y a beaucoup de il y a c'est des petits des villages comme ça? C'est il y a combien de vi de personnes dans ton village? C'est po la population?
Et 4 000 je crois maintenant, 4 000 et quelques quatre mille cent un truc comme ça.
Ouais. Ouais, parce que tu avais dit pour le taf, heu, c'est bien qu'il y ait des trucs qui des trucs intelligents
Alors là, pour le coup, c'est une agence d'intérim mais en gros, il y a une une une grosse usine qui fait des
Ah ouais.
pas p qui fait pas des conserves mais qui fait des plats, heu, enfin, des des produits, heu, «Bio», entre guillemets.
Ah oui.
Et du coup, c'est de la mise en c'est de la mise en boîte et de la mise en et de la enfin, de la fabrication quoi.
Ah, ouais, ouais.
Donc je suis inscrit sur l'agent de heu, dans l'agence d'intérim, j'ai déjà fait quelques quelques tafs là-bas machin.
Mmh mh.
Mais là, je leur ai dit: «Enfin, l là, c'est pas possible, 10 minutes d'avance, vous êtes malades, en fait», heu
<chuckles> Ouais, faut ah par contre là, faut qu'ils espèrent personne arriver à l'heure, parce que <chuckles>
Ben, non mais c'est ça en fait je leur ai envoyé je je leur ai envoyé un message en mode, heu: «Bah de toute façon même si j'avais accepté en fait en 10 minutes j'aurais pas pu y être le temps de me préparer et tout, heu, c'est pas possible», donc heu
Ouais: «Prévoyez que j'arrive à 14:00,» quoi, <chuckles> c'est au moins. <chuckles>
Non mais voilà, c'est pour ça, je leur ai dit: «Au moins, envoyez avec une heure d'avance» parce que
Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Après je pense peut-être qu'ils auraient accepté vu qu'ils ont besoin de quelqu'un et heu, ouais.
Donc à mon avis c'est parce qu'il y a q Bah voilà je pense que c'est c'est justement parce qu'il man il devait manquer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dû être malade machin dans la journée, donc ils ont, heu, ils ont balancé ça comme ça. Je fais: «Non mais attends au bout d'un moment la personne elle prévient qu'elle est malade, heu, é pas 10 minutes en avance» quoi donc heu
Ouais, ouais, ouais. <chuckles> Ouais, ouais, puis, heu, peut-être mettre un petit PS, heu, pour, heu, ceux qui auraient pas captés: «Si vous arrivez en retard, c'est pas grave» ouais.
Mais surtout, que je comprends pas l'horaire surtout que je comprends pas l'horaire, parce que normalement, c'est les trois-huit d'usines.
Mmh.
Donc c'est c'est c'est 04:00 du matin
Waouh, c'est chaud, ça. <chuckles>
c'est 04:00 du matin, 12:00, oui, donc normalement ça devrait commencer à 12:00, en fait. Ça devrait être 12:00-18:00, heu, ça doit d 12:00-20:00.